Kalau menurutku sih iya ya, Kak, ya karena apa ya. Banyak juga kan, eee, nilai-nilai yang tertanam dari permainan itu gitu, kayak mungkin, eee, ada beberapa permainan tradisional di Jawa itu yang pakai lagu-lagu bahasa bahasa Jawa gitu jadi kan kayak memperkenalkan, "Oh gini loh berbahasa Jawa lagunya ada kayak gini loh lagu anak-anaknya," gitu-gitu kan, terus cara mainnya juga heeh, ada peraturan-peraturan di mana itu ad pasti juga aku berasumsinya dulu yang bikin itu, ada nilai tersendiri yang pengen dimasukin gitu, kayak misal, eee, kalau di di Jawa itu ada namanya dakon, Kak, main permainan dakon, mmm, dakon itu kayak naruh, eee, biji apa ya, kayak biji kuaci tapi bukan kuaci mmm, iya, heeh, di lubang-lubang itu kan nah itu, eee, s ki ki juga ada ngajarin ngitung secara enggak langsung gitu kan itu kan juga bagus banget kan, Kak, mhm, jadi sebenarnya banyak nilai yang diselipkan di mainan tradisional itu sih menurutku, Kak.
Mmm, kenapa tuh? Mmm, benar juga sih. Oke, dakon. Iya, biji kuaci yang merah gede-gede itu kan, Kak, atau hitam itu kan biasanya. Mmm. Ok oh iya benar juga benar benar benar benar, oke. Mmm, jadi enggak hanya sekedar main aja ya, Kak, tapi secara nggak langsung memang, memang ada ininya ya, ada timbal baliknya ya dari permainan ini tuh. Nah oke salah satunya d berarti tadi kayak contoh dakon itu ya? Jadi ada, belajar untuk menghitung juga gitu ya.
Iya. Betul. Mmm, mhm mhm. Betul. <laughs> Iya, Kak, bener banget, Kak.
Oke. Kira-kira nih, Kak, kalau semisal nih, di era sekarang tuh kan. Ya udah marak banget lah untuk, apa hal digital itu sangat marak banget ya, terus kira-kira, gimana sih nih kalau menurut Kakak, apakah mungkin gitu, untuk memodernisasikan permainan jaman dulu ini
Mmm. Iya lagi.
dengan apa ya mengadopsi mungkin teknologi jaman sekarang gitu, memungkinkan nggak, Kak?
Waduh, ah, kayaknya sih mungkin-mungkin aja ya, Kak, ya, memungkinkan nah mungkin, eee, caranya bisa dipikir lebih matang lagi kali ya kayak mungkin ini, yang main, eee, kelereng atau main apa sih tadi yang engklek itu, yang digambar pola yang aku sebutin tadi, mungkin besok ini pola-polanya itu bisa diganti-ganti s bukan digambar manual pakai, eee, apa, kapur gitu tapi mungkin heeh, pakai teknologi kayak mungkin sejenis proyektor yang bisa nampilin gambar-gambarnya lebih banyak bervariasi lagi gitu mungkin, atau apalagi ya, mmm, sebenarnya banyak sih, Kak, kalau mau digagas di, eee, alihin ke arah digital gitu, Kak.
Oh ya, heeh, engklek. Betul. Oke kapur, heeh. Oh, benar benar. Mmm.